Não, sabe que não tem uma vista legal. O escritório onde eu trabalho ele tá, assim, de frente pra um outro condomínio. Então, assim, se eu ir pra janela só vou ver uma outra parede <chuckles> e não vejo nada.
Poxa. <chuckles> Só vai ver <chuckles> só vai ver o outro prédio.
É, e é bem triste. É. E a rua onde a hã, tem o escritório, é muito movimentada, é uma rua, assim, ai, não se que passa muito caminhão, é muito barulhenta, não é muito legal. Às vezes eu saio, porque tem uma confeitaria, assim, a poucos passos lá do escritório, e, aí às vezes eu tenho a maquininha do café no escritório, mas às vezes só pra poder sair, eu vou tomar o café lá na confeitaria.
Hum. Ah, ok. Uhum. Sim. <laughs> Poder dar uma respirada, vai lá nessa confeitaria.
Isso, ver rostos diferentes, sabe. <chuckles> Eu gosto.
Certíssima. <laughs> Mas, aí você vai nessa confeitaria, e você pede o quê, assim, pra te alegrar?
Olha, tem dia que eu só pego o cafezinho, aí acabo tomando um expresso, hã, ou, às vezes, eu como alguma brioche se eu estiver ainda com fome, um docinho. Ai eu sou gulosa, eu adoro um docinho, um docinho me traz felicidade sempre, mas aí tem que não pode comer todos os dias, né.
Uhum. Top. Ai, maravilha. Ai sim, um docinho, realmente, tem uma dose de felicidade, assim, nele próprio, né. Não importa qual docinho que seja, sendo um docinho, a gente fica mais feliz. <chuckles>
Não é verdade. Eu amo. É, concordo.